إحنا عاملين يعني إيه، سر ما بيننا كده، إحنا طبعًا يعني كل مثلًا شهرين أو حاجة بن لازم بنتقابَل يعني، إحنا يعني ف في في محيط، آه لا، في محيط يعني مش بعيد أوي يعني، لا، ممكن نتقابَل مثلًا أنا انزِل وسط البلد مثلًا، لأ، أقابِل واحد مثلًا ونتقابَل إحنا ال3 مع بعض، لأ بنتقابَل يعني. وعندنا مثلًا في group كده على الواتس، طبعًا مع بعض يعني، حتى لو كُلَّنا مشغولين لو كُلَّنا مشغولين عاملين مثلًا إيه، كل واحد لازم يرمِي نكتة كده في ال إيه، في ال في ال على الgroup يعني، آه عشان يُثبِت حضوره، إن هو يبقى موجود
إمم. آه، أساسًا. إمم. جميل. ف كل يوم يعني، عشان يبقى في تواصُل، قصدك؟ آه، أوكي.
آآ، فلازم اللي هو إيه، حتى لو مش بتاع، لازم أرمِي نكتة كده إيه، حتى لو نكتة يعني دمار يعني، أو أو أي comic أو أي حاجة زي كده يعني.
إمم، جميل أوي، يعني عشان خاطر تفضَلوا متواصِلين امم، لازم كل يوم يكون في حاجة ما بينكُم بينكُم، مش إنه مثلًا بتفوتوا يوم أو تقعُدوا فترة ما بتتكلَّموش.
بالضبط آه، آه. لأ، لأ، لأ، لأ، خالص، قاعدين على كده من زمان.
آه، حلو أوي. طب ولمّا بتتقابَلوا يعني كل شهرين دول، بتعمَلوا إيه يعني؟ بتقضُّوا وقت طويل مع بعض والّا يوم واحد وكل واحد بيرجَع تاني مكانه، والّا إيه اللي بيحصَل؟
لا يعني إحنا مثلًا آخِر من قيمة لمّا كان الصيف شديد بقى من شهرين كده أو حاجة، آآ، رُحنا إسكندرية صيفنا، آآ رُحنا هناك، غيَّرنا جو، كانت بق يعني بجد، بجد كانت رحلة في منتهى الجمال يعني، لأ كانت حاجة كده
حلو، إمم. يعني كان يوم صَدّ رَدّ والّا رجعتوا في نفس اليوم؟
لا لا لأ، كانت 3 أيام، 3 أيام، بس بصراحة 3 أيام جُمال أوي يعني، رُحنا بقى آآ، مش عارِف، رُحنا البحر ونهزَر، نضحَك، ونرُوح مش عارِف، ناكُل ice-cream، مش عارِف إيه، لأ، آآ، كانت رحلة جميلة أوي، أوي يعني.
آه، حلو. إمم.

بالض يعني بُصي هو أكيد أكيد، أي علاقة بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها خلافات ويبقى فيها خناق طبعًا، ده طبعًا، طبعًا، طبعًا. المشكلة كمان لمّا تبقى أنتَ يعني أنا باحِس كده إن المشكلة مثلًا ما بين الطرفين، الطرف التالت، اللي هو الشخص التالت ده بيبقى أكتَر واحد مُعرَّض لضغط، عشان مش عارِف يبقى محايِد ومش عارِف ييجي على حد عشان خاطِر حد. <tsk> يعني أنا فاكر إن في مشكلة آه آه، في مشكلة كانت ما بين اتنين صحابي، في واحد كان لازم ينزِل مش عارِف وسط البلد يجيب ورقة لواحد.
شد وجذب كده يعني ما فيش حاجة تبقى حلوة للآخر. إمم. إمم. صحيح. مضبوط كُلُّكم أصحاب أساسًا. إمم. إمم.
فأت فهو ما كانش فاضي، التاني في بلد تانية خالص. هو محتاج واحد ينزِل، وأنا طبعًا ما كنتش في في مصر أصلًا يعني، كنت برّه.
تمام. إمم. آه، أوكي.
ف ف خلاص اعتمَد إن أنا ما ليش غيره، هو اللي هيرُوح يجيب لي الورقة دي، وما قدِرش يجيب الورقة دي لمدة 3 أيام، فحصِلِت بقى مشكلة، واضطَر بقى إنه هو ينزِل من البلد عنده لحد ما إيه، عشان ينزِل يجيب الورقة دي شخصيًا. فهو قال له: "لأ أنتَ م"
إمم، طب وأنت أنت اتصرّفت إزاي يعني في الموقف شبه ده؟
والله بُصي، أنا قعدت أقول لهُم: "يا جماعة يعني إحنا ما كترناش على بعض وإحنا مع بعض طول الوقت، ولو في حاجة كُنّا نقدَر نعمِلها كُنّا عمِلناها." يعني يعني هو لو هو يعني هو الشخص ال أصل هو لو كان فاضي كان راح جاب الورقة دي على طول، يعني ما كانش اتأخَّر أو ما كانش يتأخَّر عليه، يعني إحنا ما أكيد ما فيش كسَل ما بينَّا يعني. بالضبط، آه، بالضبط، ف فيعني وقعدنا بقى صلا قعدت أصالِحهُم وبتاع وكده، لحد ما يعني الأمور مِشيِت يعني وتمام يعني.
إمم. أكيد آه يعني أنتم أصحاب مش مجرد معارف. آه. إمم. طب

وطبعًا مُقابلات أكتر، ذكريات أكتر، علاقة بتقوى أكتر، يعني حسّيتوا إنكم بتقرّبوا تاني، إنكم يعني أصلًا ما بِعدتوش عن بعض. إمم.
بالضبط. آه، آه، مضبوط. لا، لا، لا، لا، خالص.
طَب والله حلو أوي ده. طيب طَب فيه لحظة مثلًا معيّنة تفتكرها كده، تفكَّرك إنه صحابي، يعني تشوف مثلًا مشهد، تسمع أغنية، تسم تشوف حد أو كده، فتقول آه، صحابي، فتفتكر يعني الحاجة حاجة شبه اللي حصَلِت معاك أو كده؟
آآ يوميًا ل بهاء سلطان، اللي هي صاحبي يا صاحبي. اللي هي المسلسل بتاع رمضان ده. دي أنا كل ما باسمَعها بجد، بجد آآ، يعني بتلمِسني، لأ بتلمسني فعلًا، أنا بافتكر صاحبي، بافتكر صاحبي آه آه، آه، لأ بجد.
آه. إمم. بتفتكر بقى صحابك. آه، جميل أوي ده. طيب. إمم، حلو أوي. طيب بتعملوا إيه تاني لما بتتقابلوا، يعني غير إنكم مثلًا بتخرُجوا وتشرَبوا قهوة، مثلًا بتلعبوا كورة، بتح يعني فيه حاجة مشترَكة بأنكم بتعملوها سوا، يعني حاجة برضه بتجمَعكم؟
آآ، آه، ل إحنا آه، يعني ممكن نرُوح حجْز كورة آآ، ممكن نقعُد، ممكن بقى ن ن ن لمّا نقعُد يعني، إحنا عامةً لمّا نقعُد طبعًا كلّ واحد طبعًا لازم يحكي لنا قصة حياته حاليًا ماشية إزاي و
إمم. إمم. بت بتخلّوا إنه آآ
أ وإن أنا مش عارف شغّال فحصَل إيه، والمشاكل في الشغل ومش عارف إيه، الشغل اللي هو البتاع ده، طبعًا لازم إيه، كلّ حد آه بالضبط. فإحنا طبعًا كل واحد بيقول إيه، بيقول ال اللي حاصِل معاه، وبعد كده طبعًا لازم كلّ واحد يرمِي بقى إيفيه مثلًا على اللي بيحصَل مع التاني، مثلًا يعني هو بيقول لي مثلًا، عَندي مشكلة، أقعد أضحَك ونقعُد نضحَك على بعض طبعًا <laughs>
أيوه، الlife updates بتاعتكم. إمم. إمم. أيوه، أيوه.